Oh, sehr wenig, weil ich eben- wie du schon herausgefunden hast- nie so den riesigen Kontakt hatte, ne? Ich bin seit seit vielen, vielen Jahren seit fast 15 Jahren mit meiner Partnerin zusammen. Ähm, da hat man sowieso nicht mehr so viele Freunde. S <chuckles> ist, also <scoffs> kenne ich so zumindest, ähm, ähm, ja, und deswegen habe ich mir, als ich den Entschluss gefasst hab das ist schon sehr lange her, habe ich mir da nicht so viele Gedanken drum gemacht, ehrlich gesagt.
Mhm. Ja, ja. Ja, okay. Aber, du hast dir Gedanken über die Selbstständigkeit gemacht und hast das jetzt ja auch priorisiert, ne, sonst würdest du jetzt nicht so da reinpfeffern mit Terminen und, ne, und so weiter. Also, ähm, wie wie ich mir das bei mir rüberkommt und wie du's dargestellt hast, ist das dir extrem wichtig. Und du hast ja auch anscheinend darauf hingearbeitet, weil du hast es ja auch neben dem Beruf- wie ich jetzt verstanden habe- ne, das schon mal angefangen und jetzt geht's wirklich 100 % los, in der Selbstständigkeit. Ähm, der Punkt Soziales ist da natürlich 'n Faktor, ähm, der nicht ganz bedient werden kann, wenn du in dieser Phase bist, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, ich geb mal 'n Extrembeispiel, ja, also wirklich over the top Beispiel Elon Musk. Der hat in 'nem in in seinem Werk geschlafen bei Tesla, ja? Der hat da gelebt und so weiter und so fort. So, ne? Also, jetzt wirklich mal als harter Kontrast. Also, ich ich ich geh jetzt mal davon aus, dass du kein Elon Musk bist. <giggles> We wenn doch, dann, äh, will ich Aktien kaufen, aber, <laughs> ähm, ne, was ich damit sagen möchte, ist dieses, ähm vielleicht ist es in der aktuellen Phase, in der du bist, nicht verkehrt, dass es dass dieser soziale Faktor eben noch nicht so stark ist, weil du eben die Priorität, ne, auf die auf dem Aufbau deiner Selbstständigkeit hast. Denn, ohne diesen Invest, den du ja jetzt machst und schon gemacht hast, wird das ja langfristig nicht laufen. Wie denkst du darüber?
Mhm. Ja, definitiv. Ja, ja. Genau. Ja. <chuckles> Mhm. Leider nicht, ne, oder, vielleicht auch nicht leider, ja, ja. Ja. Verstehe, okay. Mhm. Mhm. Ja. Ja, das das sehe ich genauso. Also, du willst vielleicht darauf hinaus, ähm, dass es ja mein ei eigentlich innerer Wunsch ist irgendwie, dass ich ja doch ja. Da, äh, die die Selbstständigkeit halt einfach, oder? Dass das mein Wunsch ist und dass dass ich das deswegen halt so hart v äh, verfolge, ähm, ja. Ja.
Mhm.